Allora ehm, entrambe le cose, anche se, uhm, alla fine c'entra di più il zampetto della mia ragazza, perché lei è una fan, ehm, sfegatata di Harry Potter, ehm, sappiamo benissimo che a fuori Londra appena fuori Londra c'è appunto il Warner Bros. Studio con tutte le scene ricreate originali, con tutti gli oggetti di scena, quindi tanta roba.
Mh-mh. <chuckles> Ah. <chuckles> Ah, ecco. <chuckles> Certo, sì. Sì, sì. Eh, beh. Bello. Poi per una fan immagino sia una roba veramente quasi di di obbligo, insomma, per quella serie. Ehm eh, immagino. Ma come l'avete organizzato? Quindi è stato lei appunto che ci è voluta andare o sei tu che, mhmm, insomma, l'hai proposto per fare contenta lei?
Assolutamente. Lei era esplosa. Allora, cioè, di base lei voleva andare lì, ehm, li è perché sempre visto questo studios tramite video, gente insomma che, ehm, c'era andata e ha raccontato. Quindi ho detto: "Dai, ehm, a dicembre abbiamo questo periodo qui. Te sei libera, io sono libero, allora organizziamo e adattiamo le nostre date in base insomma anche i biglietti del del dell'aereo, l'hotel, in base ai posti disponibili per questo Warner Bros. Studios e ci andiamo insieme." Quindi, da lì abbiamo poi organizzato a cascata il viaggio.
Mh. Okay. <chuckles> Mh-mh. Certo. Sì? Esatto. Chiaro, chiaro. Certo. Okay. Ho capito, ho capito. Ehm, come si è svolto un po' il viaggio? Come l'avete organizzato? Oppure, insomma, anche oltre a questa visita, cos'altro avete fatto di bello?

Eh, allora onestamente no, ma non per cattiveria, cioè perché la vorrei semplicemente rifare con la mia ragazza tutto qui. Quindi ci siamo divertiti, è stato bello magari cambiare zona, cambiare hotel, però sì, diciamo <chuckles> preferisco farlo ancora con la mia ragazza.
<chuckles> Ah. Certo. Ah ho capito, quindi vabbè, è praticamente diventata la vostra città insomma, quindi ormai è associato a lei. Ho capito, ho capito. Ma per ora mi sembra di capire che non avete altri viaggi programmati lì, giusto, adesso la mettete un po' in pausa.
Sì. No, no, no, adesso, ehm, cerchiamo appunto di esplorare <chuckles> altri lidi, poi se ci piace particolarmente o troviamo, non so, un'offerta esclusiva, biglietti aerei andata e ritorno 10 € ci andiamo, ecco. <chuckles>
Mh-mh. <laughs> Ho capito, però sì, in in attesa di queste offerte allora, mhmm, la situazione è questa. Va bene, ho capito. Beh, dev'essere insomma, in mhmm, dev'essere molto bello che una città faccia questo effetto perché non penso uhm, non penso sia da tutti, sai, mhmm, molto spesso le persone se proprio si trasferiscono cercano nei dintorni, anche perché sai, il trasferirsi all'estero pensa penso che per alcune persone faccia anche un po' paura, no, voi non avete blocchi o n nulla di questo tipo?
Mh. Assolutamente. No, no, no, a anzi, questo, ehm, può essere considerata una vera fortuna perché, cioè, sia io che la mia ragazza condividiamo, ehm, l'idea di voler andare via dall'Italia il prima possibile. Okay, quindi che poi che non sia Londra, Spagna, Germania, Francia, quello va bene, ma l'obiettivo prima di tutto è andare via l'Italia perché n n non ci sentiamo diciamo pienamente realizzati qui, okay e quindi que non abbiamo noi paura di andare via.
Ah ah. Ah okay. Mh. Mhmm, capisco. Ah beh no, allora ovviamente se siete così predisposti allora ha ha molto senso anche questo questo desiderio. Ma parli da un punto di vista di vita o lavorativo, per la soddisfazione?
Uhm, entrambe le cose, cioè dis diciamo che, mhmm, in Italia un po' per le scelte politiche economiche che sono state fatte io non mi sento veramente al sicuro anche per il discorso pensionistico che è letteralmente imbarazzante e può collassare. Quindi tant'è che infatti io faccio il mio piano personale di pensione, però vabbè questo è un altro discorso. Ecco non-non ci sentiamo sicuri, anche il discorso sicurezza con l'Italia ultimamente è calato notevolmente, ehm, sicuri, ehm, protetti, ehm, aiutati nel business nel fare famiglia, nel comprare casa, cioè s tutto ti viene addosso in poche parole, abbiamo questa sensazione qui, mentre all'estero no.
Mh. Ah, okay, ho capito. Certo, mh-mh. Mh. Ah. Certo. Sì, sì, sì. Mh. Certo.

Ah, beh, molto molto bella come attività. Poi anche sotto Natale sai, può essere un'occasione anche per trovare qualche regalo in più rispetto magari a a restare vicino a casa. <chuckles> Avete trovato qualcosa di utile anche per questo in bici?
Eh sì. Ti Allora, ehm, regali diciamo abbiamo fatto sì un po' di regali per quanto riguarda le famiglie, ehm, nostre famiglie, ovviamente le l le le tazze inglesi, quelle v da da da tè inglesi, quelle non possono mancare e io anche, ehm, sotto praticamente l'obbligo <chuckles> della mia <chuckles> ragazza, mi sono comprato un bastone da passeggio, ehm, in legno elegante. Perché sì, noi abbiamo questa sorta di diciamo rito o comunque interesse nel c nella figura del classico gentiluomo in stile inglese, che tipo è vestito elegante, che a me personalmente piace e anche alla mia ragazza piace, quindi <chuckles> quando possibile cerco di replicare il loro stile e quello che effettivamente mi mancava era un vero bastone da passeggio in legno e ce l'ho sì.
Mh-mh. Eh, beh, ci sta, sì, sì. <chuckles> Classico, certo. Mh-mh. Ah! Ah, capito. Sì, certo. <chuckles> Ah, e ora <chuckles> sei a posto, adesso non ti manca più nulla, <chuckles> ho capito. Ehm, quindi dimmi, questo viaggio ti è par piaciuto particolarmente per un'attività in particolare oppure è stato proprio tutto quanto, come è stato organizzato, il fatto di essere lì con la tua ragazza, quindi insomma l'insieme anche di essere a Londra?
E Allora, sì sicuramente il fatto che c'era la mia ragazza ha amplificato il tutto, perché io non dimenticherò mai la sua espressione di gioia quando è entrata nel Warner Bros Studios, quindi nel salone d'attesa principale con quella statua di drago bellissima. Poi allora a me diciamo che Harry Potter piace, ma piace il giusto, non è che impazzisco, però comunque devo dire che ha fatto esa ha fatto un certo effetto anche a me e quindi potevo immaginare, ehm, per lei quant'era bello. Quello, me lo ricordo me lo cioè me lo ricorderò per sempre. Poi c'è stato anche, ehm, un una sensazione di generale cioè paradossalmente oltre vabbè ai Warner Bros Studios, quello che io mi ricordo di più e che c'ho anche affetto nostalgia è banalmente, camminare in mezzo alle stradine inglesi e vedere cioè passare dalla dal mega vialone principale con un sacco di gente, per poi magari prendere una strada secondaria più ristretta, con tutte quelle case casette a schiera tipiche inglesi tranquille, che mi hanno trasmesso una sensazione molto positiva, cioè quindi proprio questo contesto qui di passeggiare in mezzo alle strade.
Ah. <chuckles> Che bello. Eh, beh, d'effetto sì. <chuckles> Nella norma. <chuckles> Eh, immagino, sì. Mh-mh. Sì. Ah! Sì, certo. Mh-mh. Eh, sì, infatti. Certo, ho capito. Quindi insomma la la città ha avuto un un bel peso diciamo nel nel farti ricordare in questo modo il viaggio. Certo, certo. Ehm, quindi, non o so, tu hai fatto anche altri viaggi, hai detto, quindi questo come lo metti in una classifica, diciamo, cioè, resta comunque abbastanza in alto proprio per queste sensazioni?
Sì.